Sa tingin ko 'no, parang wala kasi siyang solusyon, eh, no? Nasa gobyerno talaga yung solusyon. <laughs> Hmm, kasi kung ikaw, simpleng mamamayan, 'di ba, parang wala ka namang say na pababain yung presyo ng ganito, ng ganyan, di ba? Eh, ultimo nga ngayon eh, na kung iisipin mo, ah, pag napunta ka sa palengke, parang 'pag nagluto ka ng gulay, mas mahal pa yung gulay kaysa magluluto ka ng karne ngayon di ba? Parang ganon, hmm
Mhm. Kaya nga, di ba, ano ba naman magagawa natin? <laughs> <gasps> Totoo. Kaya nga, oo. Mm. Ay, naku! Totoo, kaya nga yung sinasabi nilang health-living napakahirap gawin.
Mm, di ba? Kaya nga minsan bumili ka ng kalahating kilo ng karne i-adobo mo, magkano lang magagastos mo wala pang
Mhm. Pangbuong araw na. <laughs>
yung pambuong araw na wala pang ano ₱300, pero 'pag halimbawa gusto mo ng magpapakbet ka, kukumpletuhin mo yung gulay na may talong, may sitaw, may kalabasa ang mahal, lalagpas ka ng ku ah, kulang-kulang ₱500 yung magagastos mo di ba? Parang ganon mm. Hmm, pero sa tingin ko 'no, ang puwede lang sigurong gawin ano yung, ah, siguro maghanap ka ng mas alternatibong trabaho na mas kumikita ka nang sapat. Hindi lang sapat siguro o kaya naman may extra kang income na kinukuhanan di ba? hmm, hmm malaking tulong yun siguro kasi kung halimbawa, lalo na yung nabubuhay sa mga paycheck to paycheck di ba, parang naiintindihan natin na sobrang hirap talaga kasi dumaan din naman ako sa ganon na kada, ah hmm, di ba? Aantayin mo lang yung sahod mo para mabayaran lahat ng ano, yung bills mo sa ara sa kada buwan at saka yung
<chuckles> Kaya nga. Oo. Ang mahal, sobra. Totoo, grabe. Nakakaano no? Mm. Oo. Tama. Yun, oo, totoo yun, mm. Totoo. Ay, oo. Totoo. Oo, kahit naman ako. Mm. Tapos ulit na naman. <laughs>
mm, ganon, parang paulit-ulit lang, di ba? Pero kung nasa sa'tin din siguro kung gagawa tayo ng paraan na makahanap tayo ng mga mga extra para din, um, kasi parang 'pag nasanay tayo sa ganong pamumuhay na paycheck to paycheck, parang dun na lang umikot yung buhay natin ano, parang siguro kung gawin na lang mm gawin na lang nating motivation yun o kaya naman, eh, stepping stone. Kumbaga magkaroon ka ng ibang oportunidad na mas mataas dahil siyempre nagsisikap ka rin naman, eh. Yung mga Pilipino naman matiyatiyaga 'yan sa trabaho, eh di ba? Mm.
Totoo, mm. Mm. Oo. Ayan, di ba, nakakapagod. Oo, totoo. Oo. Kaya nga, totoo 'yan, oo, tama.
Ikaw ba? <laughs> Mhm.
Hay naku! Ayun, <chuckles> kagaya na nabanggit mo kanina 'no sino ba naman tayo? Kasi manggagawa rin naman tayo. Ang nakakasama nga ng loob niyan yung narinig ko sa balita na lalagyan daw ng tax yung mga nagtatrabaho ng remote.
Mm. Mm.

Panay ako pa-laundry ah, linggo-linggo dinadala ko yung labahan ko sa laundry shop. Ngayon nang nakita ko kung gaano na kamahal, hala sige, tiyagaan ko na lang maglaba.
Oo. Oo, totoo 'yan. Kasi ka sabihin na natin na sabihin na gumagastos ka ng 200 linggo-linggo sa laundry, eh 'pag na-compute mo 'yun na sa isang buwan nakakamagkano ka o kung bibili Hmm, mm. Mm 'di ba, eh, kaysa 'yung maglalaba ka sa bahay, mas <laughs> makakakatipid ka 'yung ganon tipo 'no, kasi sa panahon ngayon talaga parang kung ano 'yung magi praktikal na rin eh, 'no, yung gano'n. Oo, hindi mo
Oo. Nakaka-isang libo rin mahigit kasi 'yung mga sabon pa, eh. Grabe. Totoo. Kaya nga, eh. Ay, oo, grabe. Hmm, ge pero alam mo, nakakatuwa rin 'no, kasi parang naturuan tayo para ma maging mas responsable bilang pamilyadong mga tao kasi dati parang ano eh, wala tayong pakialam, 'di natin iniisip 'yung kinabukasa "Ah sige may sahod naman ako sa, ah, kinse." Puro ganiyan eh, ngayon hindi na puwede.
Mm. Oo. Mm, um Oo 'di ba, parang ah, "Ano ba ya ano ba 'yang inflation na 'yan?" Ay parang ganon eh 'no, weh, <laughs> Ma wala lang tayong pakialam pero talaga mm, totoo 'yan.
Mhm, 'di ba? Ngayon talaga kailangan. Kung hindi tayo magiging wais parang wala, mauuwi tayo sa walam magtatrabaho lang tayo na magtatrabaho para magbayad nang magbayad ng mga bayarin ayoko ng mangyari 'yung gano'n kaya hanggat kaya kong magsinop ng pera gagawin ko talaga.
Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, tsaka 'yung maging praktikal din talaga at saka siguro 'no, mabuhay tayo sa pangangailangan hindi lang puro luho.
'Yan matutong makuntento. Tama, napakaganda naman ng usapang ito. <chuckles>
Mm. Oo totoo 'yan, sabi nga ni <laughs> kaya nga eh 'no, ang dami kong natutunan sa mga binahagi mo. Tsaka 'yung mga tipid tips na 'yan eh, madadagdagan pa yan kalaunan makakaisip pa tayo ng paraan lalo na't sa pamahal ng pamahal 'yung bilihin ngayon. <laughs> Mm.
Ako rin. <laughs> Oo, hmm. Ay, naku sobra. Ayun maraming-maraming salamat kasi naib nabahagian mo rin ako ng mga diskarte mo sa buhay. <laughs>
Mm. Oo ayan, maraming salamat din. Paalam.
Walang anuman, sa uulitin. Paalam muna.
Mm, paalam.